Allora, mentalmente sì, mentalmente sono una roccia. Fisicamente, devo dire che il mio cane mi ha fatto da fisioterapista, perché accidentalmente l'altro giorno eravamo a un negozio per animali, l'ho portato a comprare il suo cibo, perché deve prendere, appunto, cibo monoproteico e che è idro ipoallergenico idro f insomma tutta una se ehm, sì, è allergico anche all'aria che respira praticamente, è un bulldozer perché è un Amstaff di 44 chili e poi è allergico anche a ca al è allergico all'erba lui.
Anche lui dieta. <chuckles> Mamma mia. Ah cioè, un cane allergico all'erba. È speciale.. <chuckles>
Beh, io dic sì esatto. Sì, io quando l'ho guardato ho detto: "Io sarò sfortunata, ma tu mi batti, eh figlio mio". E lui: "Wo". Va ba ba proprio fatto: "Woof". Eh, "woof". Vabbè comunque sì ovviamente risponde anche es fa anche pesta anche le zampine del tipo, per protestare. Comunque, ehm
<chuckles> <chuckles> Ha risposto. Ecco, molto p ha un grande carattere come la mamma.
<sighs> Mamma mia, ehm, meno male che almeno è bravo, che non è non ha un carattere da chihuahua, perché allora sì, sarebbe pericoloso. E e praticamente eravamo in questo negozio di animali e pratic ha visto un giochino, si è innamorato, gli è arrivato proprio un è scoccata una cs freccia di cupido verso questo pupazzetto di fatto di cuoio, a forma di panda e mi ha tirato uno strattone nel negozio e ho s ho sentito di nuovo "clac" e la mia spalla è rientrata apparentemente, perché adesso quando mi guardo allo specchio finalmente ho le spalle lineari, non una al primo piano e l'altra al terzo. Cioè prima e e era veramente <chuckles> davo
<chuckles> Perfetto Fisioterapia canina. <chuckles> Perfetto, quindi mi dici mi dici che a livello fisico
Esatto.
la spalla è rientrata, però comunque stai ancora male per le vie dell'influenza, mentalmente ti piacerebbe andare. Ma dimmi un attimo: a te cosa preoccupa di più in questo momento? Perché prima mi parlavi di quest'ansia generale nel riprendere, uhm, insomma l'attività fisica, quella del karatè, ehm, in maniera seria. Eh cos'è che ti preoccupa di più?
Sì, esatto. Esatto, esatto.